<laughs> Apalagi ini ordalnya kebangetan ya? Mhm.
Ya. Iya. Iya, betul panitia bapak aku gitu kan, terus kita ya anak-anaknya pada ikutan kan jadi panitia kan. Tapi nggak enak juga ya, ikutan.
Iya, iya. Iya, oh jadi semua anaknya? Kam kam <laughs> Waduh, luar biasa.
Ikutan jadi panitia tak di tarka ada kan kita ikutan tarka tapi ketua panitianya bapak aku gitu, tapi cuma nggak enak juga ya apa, eee, menaliba apa, eee, ikut apa di bawah pimpinan bapak aku gitu, sebal aja. <laughs>
Ya, oke. Hmm. Kenapa tuh? E apa yang gak <laughs> apa yang gak enaknya? Kan biasanya jadi lebih ini, kalau bisa dibilang lebih cuan gitu. Lebih untung kalau anak-anak sekarang bilang seperti itu. Apa yang gak enaknya?
Masalahnya soalnya dicampurin sama urusan dalam. <laughs> Marahinnya enak aja depan orang gitu jadi s heh. didenger, "Apaan sih?" itu padahal itu urusan ap urusan perpanitiaan kan? Tapi marahinnya, marahin kayak ke kita lagi nakal di di rumah tangganya, gitu kan, "Ini apa sih?" kubilang gitu kan <laughs> Ah, dibawalah ke tanah, jadi kan aneh, Heeh benar, akhirannya
Oh aduh. <chuckles> Waduh. Eee iya iya. Di rumah ya? <chuckles> Iya <chuckles> Dibawa nih marah-marah dari rumah ya ke kepanitiaan. Waduh kurang profesional dong kalau kayak gitu. Heeh.
Heeh, emang bener bapak, masa kita ngetok kan nggak mungkin. <laughs>
<laughs> Nah, tapi orang lain yang mi ikut gabung gimana tuh reaksinya? Nggak apa-apa, oh aman ya oke. Mhm.
Mereka tau sih karakter bapakku sih. Tenang gitu, gak jadi masalah jadi cuma, jadi bahan ketawain aja kalo ketika di aku dimarahin gitu kan. Bercanda, heeh, ep bapak aku kan orangnya ce suka bercanda juga Kak jadi kita jadi gak masalah sih. Tapi kan ka kalo lagi bad mood kan kita jadi kesel ya? "Ih malu-maluin aja depan orang dimarahin gitu," <chuckles> suka ngambek sih sampe rumah, "Heeh maafin," ceunah, "Bapak tadi kok lupa lupa," katanya gitu, kirain teh di rumah marah, "Hmm" ternyata dia gitu. <laughs> Iya.
Iya, jadi bercanda ya? <chuckles> Oh. Ya. Bete ya? <chuckles> Eng Iya. Mhm. Waduh kirain di rumah ada-ada aja ya. Nah terus kalau misalkan ini nih, kan tadi, eee, apa sampai bisa ngundang band mahal gitu ya. Nah semahal apa dan band yang terkenal tuh siapa nih, hah?
Mmm. Rupanya. Bukan band mahal sih maksudnya band baguslah di Bandung waktu itu. Heeh, jadi bukan mahal.
Apa tuh? Oh, band bagus? Oh oh berarti band lokal yang diundangnya?
Band lokal band lokal, jadi, eee, yang yang masukin harganya tuh dulu mah masih lim tiga empat tiga empat juta juga udah mahal kali ya zaman dulu mah ya? Heeh tapi heeh, jadi band band, sebetulnya sih penyanyi itu kayak penyanyi yang suara-suaranya tinggi itu Kak yang kayak, na, na, na, na, na, gitu s terus suaranya itu bagus banget. Nah si itu tuh si band itu tuh udah terkenal ke suka ke TV juga gitu loh. Orang-orang sini sih sebetulnya mah tapi ada penyanyi penyanyi dari luar ngambil yang suaranya tipe yang apa kayak, apa sih namanya pokoknya tinggi lah suaranya bagus banget. Heeh, nah itu yang ngambil dari luar, nah itu yang bikin mahal tuh itu si penyanyinya gitu loh. Kalau anak-anak ini sih anak-anak sini juga yang pemain tapi pada jago gitu loh Kak, dulu mah anak-anak mudanya kan memang
Oh. Iya sih itu mahal bangetlah untuk band lokal. Mhm. Hmm. Mmm. Oh, tapi oh. Tinggilah ya? Mhm. Mmm. Ya.